Ben, eee, hayatım boyunca uykuya çok önem verdim. Çünkü, eee, babam çocukluk, eee, dönemimden itibaren, eee, uykunun ne kadar önemli olduğunu ve sağlığı ne kadar, eee, etkilediğini bize hep, böyle, eee, nasihat ede ede, hep her sabah kahvaltıda, eee, nutuk çekmiştir, yani. Eee, uyku çok önemli. Uyumalıyız. Eee, mesela saat 21.30 olduğu anda, eee, gelir giderdi. Hep böyle bir "ya, uyku vakti yaklaşıyor", işte, televizyonu kapatırdı, hadi bakalım, herkes yatağa şeklinde. Hep böyle uyku, eee, bizim, eee, ailemizde, eee, önemli oldu ve, hani, hep, eee, bunun için savaş verdi, eee, annemle babam. E, şimdi ben, eee, tabii ki, eee, aynısını çocuklarıma da yapmaya çalışıyorum. 2 tane çocuğum var. Hani, uykunun önemli olduğunu, eee, çocukluğumdan beri bana aşılandığı için ben de onlara aşılamaya çalışıyorum. Eee, uykudu uykum da aslında iyidir. Yani, hani, ortamı, eee, sağladığım sürece. Yani, bir uyku düzenim var benim, eee, kendi evimde ama farklı ortamlarda olunca, eee, onu koruyamıyorum ve uykuya geçişim de zorlaşıyor.
He. Anladım. Evet. Ha, şim şöyle bak önceden bir babanın bunu sana aşılaması güzel. Hani, bir rutin oluşturmuşsun belli bir saatte, hani, kendini aşılamışsın ki çocuklarına da bunu yapmaya çalışıyorsun. Peki, farklı yerlere gittiğin zaman seni böyle tedirgin eden bir şey mi var? Yoksa, hani, ne bileyim, illa benim kendi yastığım olsun, illa benim kendi yorganım olsun, battaniyem olsun gibi böyle, hani, eee, spesifik bir şeylerin var mı?
Aynen. Hı hı. Ya, bir kere, evet, yastık, eee, çok önemli. Emm, yani, evin içinde bazen, işte, çocuklar, eee, bizim yanımıza geliyor. Sonra yataklarına dönüyorlar. Böyle, hani, gece herkes, böyle, bir odaları dönüyor. Hani, eee, ımm, a e o zaman da böyle bir yastık eee, lar kaybolabiliyor. Yani, farklı yataklardan çıkabiliyor. Ben hep yastığımı ararım. Yani, hani, yatak yatak bakarım benim yastığım nerede diye. O yastık benim için çok önemlidir. Çünkü, hani, eee, sabah uyandığımda böyle boynum, eee, ağrıdığı oluyor farklı yastıklarda, eee, uya uyuduğumda. O yüzden o yastık önemli. Aynı zamanda, emm <smacks lips> şöyle: Eee, tamamen karanlık olması gerekiyor mesela benim odamın. Yani, böyle, bilgisayar ışığı, hani, nokta kadar bile gelse orada ben kesinlikle uyuyamıyorum. O yüzden, böyle, zifirî karanlık olmalı. Hani, eşim de çok zor adapte oldu buna. Yani, ben evlendikten sonra böyle bir taleple geldim. Hani, kesinlikle hiçbir şekilde karanlık, eee, eee, herhangi bir ışık mesela telefonla oynayamaz yatakta. Eee, ben uyuyacaksam telefon kesinlikle, eee, yerine konmalı çünkü o ışık beni çok tedirgin eder. Yani, bana hep şey diyor, yani, "Gözünü kapadıktan sonra görmüyorsun ki o ışığı. Sen nereden biliyorsun o ışığın orada olduğunu?" Ya ben biliyorum. Yani, hani, gözümü kapayınca sanki oradan o ışık geliyormuş hissiyatı hep var bende. Yani, kesinlikle dalamıyorum uykuya. Kalkıp onu muhakkak kapatmam gerekiyor. Bu 2'nci. Bir de 3'üncü var. Eee, ses de kesinlikle olmamalı. Yani, biz şimdi bir evde yaşıyoruz. O evin de bir genel, eee, havalandırma sistemi var. O havalandırma sistemi de çalışıyor, eee, gün içinde evi havalandırmak için, eee, ama böyle bir "hu" diye bir ses yapıyor mesela. O ses, eee, beni aşırı rahatsız ediyor. Yani, onu ben muhakkak uyumadan önce kapatmam gerekiyor. Emm, yani, böyle şey gibi, emm, sanki buzdolabının sesi ya da bir saatin sesi, hani, bunlar da bana rahatsızlık verir. O yüzden, eee, zifirî karanlık olduğu hâlde, emm, tamamen sessizliği de sağlamam gerekiyor. Eee, eee, tabii ki, emm, bunlar sağlandıktan sonra da, eee, çok derin, derin uyuyamıyorum. Yani çabuk uyana da biliyorum. Mesela, emm, eşim daha sonradan yatağa girdiğinde, eee, mesela o yorganı çektiği anda ben bir, "Ay, ne oldu, şey mi oldu?" diye uyanabiliyorum. Hani, o yüzden benim uyku düzenimi oluşturmam, eee, kendi evimde, eee, rahatken başkalarının evinde kalmak, eee, gerçekten çok zor oluyor benim için.
He he. He. Hıı. Anladım. Tamam. Çok ilginç. Evet. Ya bu gayet normal. Bir de, şöyle, şimdi kaliteli uyku diye bir şey var, kaliteli uyku süresi var ve benim anladığım kada kadarıyla senin kulakların aşırı derecede hassas. Ya mesela tamam, işte, havalandırmanın gerçekten bariz belli bir sesi olabilir, işte, ne bileyim, hani, ııı, yorganı çeker, işte, üşürsün, on onda da tamam ama mesela şey diyorsun, hani, buzdolabının sesi, bilmem ne, falan, işte, saat tıkırtısı bunlar, hani, gerçekten çok hassas kulaklar gerektirir. E, şimdi, biraz böyle evet, biraz böyle şeyi de düşünüyorum, hani, bir yere misafirliğe gittiğin zaman onlar da kendi rutinini uygulayacak. E, sen de bu sefer sürekli, işte, uyku bölünmeleri yaşayacaksın vs. Ya peki, şeyi hiç denedin mi? Hani, böyle, kulak uyku için, işte, kulak tıkaçları var vs. var. Hani, şey yapmamak için, hani, çok etkilendiğin için söylüyorum. Bu tip bir şey hiç denedin mi daha önce?
Evet. Öyle mi? Çok zor oluyor. Hı hı. Eee, kendi evimde zaten sağlıyorum ama biz şimdi yurt dışında yaşadığımız için, eee, tabii ki Türkiye'ye, eee, ailelerimizi ziyarete gidiyoruz. O zaman gerçekten, emm <tsk> benim için yani kâbus oluyor. Özellikle kayınvalidemin evinde kaldığımda. Çünkü onlar da gece uyumayan, eee, karakterde insanlar, yani, hani, gündüz geç, eee, kalkıp, hani, öğlene doğru uyanıp gece de, böyle, 4-5'e kadar ayakta kalıp, hani, sohbet edip, işte, eee, telefonlarda oynayıp, böyle, hani, uyumayan insanlar. Ben zaten, eee, şok geçirmiştim. Eee, böyle bir hayat nasıl olabilir diye. Emm, <tsk> eee, buna kesinlikle, aynen, ya buna kesinlikle adapte olmam mümkün değil zaten ama, emm, yani, şimdi kapıları da, eee, nasıl, şöyle tamamen kapalı bir kapı değil. Yani böyle camlı kapılar olur ya, hani, ışığı geçiren kapılar aslında buzlu. Eee, öyle kapılar olunca, e, tabii ki ben de, eee onlara durumumu anlattım ve ışıkla kapalı, yani, ışıklar kapalı oturmaya başladılar artık. Ama, eee, tabii ki de, hani, böyle tuvalete giden oluyor, ııı, gezinen oluyor. Hani, ben, eee, orada gerçekten, eee, çok zorlanıyorum uykuya dalmada. Bana onu da önermişti. Yani, hani, bu kadar zorlanıyorsan, eee, hani, böyle gözünü kapatıcı uyku bantları var ya, "Onları, eee, taksan." dedi. Hani, "Biz zaten sessiz oluruz." dedi ama olmuyor. Yani, böyle uyurken, emm, rahat ve güzel uyumak varken böyle gözümü sıkan bir şey oluyor, yani. Bu çok rahatsız edici bir şey. E, tabii ki alışkın olmadığım bir şey de olduğu için bu sefer de orada sürekli baskı yapan, eee, bir şey ol oluyor gözümde. Eee, onu da, emm kullanmak, eee, uykumu açıkçası dalmama biraz, eee, engel oluyor. Eee, bir süre sonra da sinirlenmeye başlıyorum. <chuckles> Yani, hani, "Neden ben bu evdeyim? Niye kendimi zorluyorum? Niye bana bu, eee, reva mı, uyuyamadığımı herkes biliyor. Neden ben bu beni zorla zorluyorlar? İşte, uyku bandıymış, şuymuş gibi." E, tabii ki zihnim de dolu olduğu zaman, stresli olduğum zamanlar otomatikman zaten, eee, uykum, eee, çok, eee, varsa da gidiyor, kaçıyor. Bir de benim belli bir saatim, eee, olunca, eee, mesela gece 00.30-01:00 gibi, eee, o saatleri görünce zaten, emm, hani, uykum kaçmış da, eee, hani, yakalamam çok zor olmuş. Eee, o çok zor oluyor. Eee, o yüzden uyku saatimi de kaçırmamam önemli, kolay dalabilmem için.
A! Yabancı geldi. Evet. Muhakkak. Evet. Tabii. Evet. Ya, sana şunu önerebilirim, birçok kişi bu arada, hani Eee, senin gibi birçok kişi var, hani, uyku hassasiyeti var vs. hani, belli başlı rutinleri var, olmazsa olmazları var. Şimdi sen misafirliğe gidince tabii ki kendi evinden de farklı bir ortama gidiyorsun. Hani, mesela, belki yastığını da götürebilirsin daha rahat, belki ortopedik yastık kullanıyor olabilirsin, hani, o düzene alışmış olabilirsin. Herkesin g eee, işte, kişisel ge şeyleri farklı, tercihleri farklı. Peki, bazıları, mesela, uykuda aşırı dalmaya zorlanıyor ya, işte, ya da yerini değiştiriyor, işte, ne bileyim, otele gidiyor, başka birinin evine gidiyor falan. Melatonin kullanımı, ııı, son günlerde çok arttı. Çünkü bir de şöyle bir şey var, ekran süresi uzuyor insanların gün içerisinde. İşte, mor ışığa maruz kaldıkları için uyku kalitelerinde de ciddi anlamda bir değişik ki değişiklik oluyor, değişkenlik oluyor. Hiç mesela m melatonin kullanmayı denedin mi?
Doğru. Hı hı. He. Haklısın. Aslında denemedim. Eee, hiç de aklıma gelmemişti. Eee, yani, eşim bu arada ara sıra melatonin kullanır. Yani, hani, çok uzak da bir şey, eee, değil bizim için ama ben, eee, onların evine gittiğimde, böyle, Türkiye'ye arada böyle, gidince de uzun kalıyoruz, yani, hani, 1 ay kadar kaldığımız oluyor ve, hani, bu benim için, eee, çok, eee, zor geçen, eee, bir süreç oluyor. Hani, 1-2 günlük bir şey olsa belki idare edeceğim ama, eee, 1 ay uzun bir süre. O dönemlerde melatonin kullanabilirim. Yani hem uykuya dalışı e etkiler hem daldığımda da derin uyumamı, eee, sağlar. O o o hiç aklıma gelmemişti. Eee, güzel bir, eee, öneri oldu benim için. Eee, deneyebilirim gerçekten. Bir tık da rahatladım biliyor musun? Çünkü yakın zamanda yine Türkiye ziyaretimiz olacak ve benim, eee, korkulu rüyam ben nasıl uyuyacağımdı. Bu melatonin, emm, işte, hapları, eee, o anlamda bana, eee, fayda sağlayabilir.
Doğrudur. Yani, gerçekten olabilir. Bir de şöyle bir şey var. Bazı, böyle, bilimsel araştırmalar var, tamam mı? Bu uykularla ilgili. İşte, hani, sen şey diyorsun ya, eee, "Ben işte yastığımı ararım, belki, işte, battaniyeni de ararsın vs." bilemem. Şimdi çoğu insan şu ara, işte, uykusuzluk problemi çekiyor, kendi evinde dahi, hani, bunu nasıl çözeceğini bilemiyor. İşte, bir, eee, işte omurganıza şey yapan, omurganızı, ne bileyim, işte, tam pozisyona getiren yastıklar kullanın diyorlar. Hatta, böyle, dü sene geçtikçe bunların formlarını da değiştiriyorlar, tamam mı? İşte, onun akabinde şöyle bir şey çıkmış, bir araştırma yapmışlar. Hani, böyle, bu köylerde yün yorgan olur ya, ağır yorgan. O yorganların insanın daha rahat uykuya dalabilmesini sağladığını
Tamam. Hıı. Evet. Hıı.
araştırıp bulmuşlar ve şu an, hani, böyle, ünlü şeylerde bu, işte, internetten satış yerlerinde herkes ağır yorgan arıyormuş. İstersen, bak, bunu da deneyebilirsin. Hani, melatonini aldıktan sonra daha, işte, rahat bir şi farkını gözlemlersin. Eğer iyi geliyorsa bu şekilde de devam edebilirsin, yani.
Anladım. Aslında bu da mantıklı. Eee, çünkü su şu an, eee, kış ayındayız zaten ve benim kullandığım, eee, yorgan da biraz ağır bir yorgan ve, hani, ben yazın bile üstüme incecik de olsa bir şey almayı çok seviyorum. Yani, hani, sanki, eee, çıplakmışım gibi geliyor, üzerime bir şey örtmeyince. Hâlbuki, hani, benim eşimle kıyasladığımda o kışın bile ince bir battaniye alsa yetiyor. Çünkü evin içi sıcak, eee, ama ben de, eee, böyle üzerime bir şey, eee, örtmek, hani ona hatta sı böyle şeye sarılıyorum da biraz. Eee, yorganıma, hani onu ona sarılmak falan bana çok iyi geliyor. Eee, demek ki gerçekten bunun bir, eee, bilimsel açıklaması da varmış. Yani, hani, ağır, eee, yorgan, eee, üzerini örtmek, emm, sanırım biraz daha, eee, güvenli hissediyor olmamızı sağlıyor bence. O anlamda da, eee, daha rahat, eee, oluyoruz ve uykuya geçişimiz, eee, daha, emm, iyi ve sakince oluyor diye düşünüyorum. Emm, tüm bunları seninle de konuşmak aslında, hani, konuşurken de "Amma da ne kadar zor uyuyormuşum." dedim. Gerçekten çok fazla, emm <tsk> şey beklentilerim varmış ama bu da böyle benim için. Hani, sağlık da, eee, söz konusu olduğu için güzel bir alışkanlık diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum verdiğin tüm bilgiler için de, tavsiyeler için de. İyi ki seninle bunu, eee, konuşmuş oldum.
Hadi ya. Evet. Olabilir. Ya. Ben de teşekkür ederim. Umarım bir nebze de olsa yardımcı olabilmişimdir çünkü uyku gerçekten insan hayatında çok önemli bir yer kaplıyor. Ben de çok keyif aldım seninle konuşurken, kendine dikkat et, hoşça kal.
Tabii ki. Sen de kendine dikkat et, hoşça kal.